Ma guarda, secondo me dipende molto dal genere della serie, no, perché finché è una serie, non so, di tipo romantico in cui, ehm, tu vai a vedere le vicissitudini di questa coppia, diciamo che, <exhales> lo spoiler più grande può essere che ti dica se finiscono insieme o non finiscono insieme, no? Invece <chuckles> poi dipende da altri generi, per esempio questa quest'estate ho visto o una serie tv che si intitolava, ehm mhmm, allora, i non mi ricordo il titolo italiano, si intitola in inglese: "We Were Liars". Ehm, credo "L'Estate dei segreti", una roba del genere l'hanno tradotta in italiano.
Mh. Sì. <giggles> Okay. Che genere è?
Eh, è una st <sighs> è è particolare come genere perché è un pochino thriller, ehm, però è un po' mascherata da una serie che racconta semplicemente le vicende di questa famiglia, no, quindi <sighs> tu ti aspetti che sia, ehm, la solita serie quasi, non so, mi viene in mente "Dynasty", no, che racconta un po' di quella famiglia, perché una famiglia è una dinastia esatto, esattamente. Invece poi c'è anche questa sotto trama investigativa che diventa piano, piano sempre più preponderante sul resto, no. Ehm, e ne nello stesso tempo, ehm, ora io non voglio fare lo stesso spoiler che mi sono fatta io, però è un po' un genere, mhmm, quasi fantasy, no, nel senso ci sono degli elementi di paranormale, diciamo così, non del tipo, ehm, horror o alieni o robe simili, però ci sono degli elementi che non sono, mhmm, perfettamente realistici. Ehm, nel momento in cui io poi sono andata a fare a cercare il nome della serie su Google, mi sono fatta proprio lo spoiler che rivelava tutta la serie. Quindi <chuckles> a quel punto ho detto <chuckles>
Okay. Mh-mh. Put un po' intrecciato. Mh-mh. <chuckles> Chiaro. <chuckles> O okay. Ah! Okay, quindi te la sei proprio rovinata tutta ed eri all'inizio della serie, oppure eri già
Esatto. Ma credo a a metà, perché penso fossero 8 episodi, quindi forse ero a metà e quindi un po' la mia impazienza m'ha fregato, ecco. Mh-mh-mh.
Okay. Okay. <chuckles> Ehm, infatti, <chuckles> a proposito di questo, tu magari quando ti guardi delle serie appunto, come hai detto, che siano thriller o comunque quelle lì proprio de delle quali non ti vuoi spoilerare il finale, non cerchi in qualche modo di allontanarti dai dispositivi? Magari, ecco, non guardi i vari social, oppure è una co proprio per te è inevitabile? Cerchi magari di di evitare, però poi alla fine ci casca sempre l'occhio.
Mh-mh. <chuckles>